Vaya, claro que este, pues sí, eh, sí me afectaría en cierto modo, porque, pues, me gustaría tener mi título, me gustaría tener al menos el reconocimiento, de pues, de que acabé mi carrera. Pero, pues, al tomar la oportunidad y ese ascenso, también me abre muchas puertas y aumenta mi currículum, ¿sabes? En el lado de mi novio, pues pues, me ha le he comentado con entusiasmo este, estas 2 decisiones, y pues, bien dices eso. A lo mejor tenemos 2 caminos diferentes, pero yo creo que me apoyaría en las dema en la decisión, que que llegue a tomar, pero no no sé, ¿sabes? Sigo sigo indecisa.
Ujú. Ujú. Okey, okey. ¿Y y qué sientes, que es lo que más te detiene? Porque aquí, tenemos un triángulo. En realidad, no me estaba refiriendo, a a a la relación con tu novio, me refería, más bien, a los 4 años de carrera, ¿no? Y y de si los dejarías ir, así como así, o o si sí te importaban. Pero, ¿qué es, como? Tú tú sí entiendo. Porque, eh, cuando tenemos que tomar una decisión, mm, no sé si tú lo sientas así, pero es como que muchas veces decimos: "Ay, un volado. No sé qué quiero decidir. Si helado de de vainilla, o helado de chocolate. Un volado". Si si tú tiras ese volado, y antes de que caiga la moneda, tú ya estás pensando, en que en realidad, quieres, eh, más de chocolate, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Te pasa, eh, al? Es decir, ¿tienes una experiencia similar a esta analogía que hice, cuando piensas en en este triángulo? ¿Hay hay algo por lo que te decantas más?
<chuckles> Eh, la verdad, es que sí, siento que mi atención, y ahorita, la importancia sería, pues mi trabajo, tomar la oportunidad de irme a Guatemala, siento que me ayudaría bastante, como crecimiento personal y profesional, dado a que es, pues, un trabajo de la vida real. Em, estoy buscando la opción, de ver, si acabo mi carrera, en de pues, en línea.
Ujú. Sí.
Es pero, no sé, ¿tú qué me recomiendas? Si lo acabo en línea, si mejor me espero 2 semestres.
Sí. Pues mira, dijiste algo muy cierto, ¿eh? Dijiste algo muy cierto, que que pues, el trabajo es la vida real. Y a final de cuentas, es a lo que vas a estar expuesta, termines tu carrera o continúes con tu relación. Eh, e el mundo real va a seguir ahí, y y pues, eh, hay que generar dinero, porque tenemos que comer, en este caso. Y y bueno, además, dices que es algo muy, mm, o sea, te gusta, te te te motiva, y te apasiona esta oportunidad, ¿es correcto?
Claro. Claro. <chuckles>